Eh forse
Dell'università italiana, o quella di quella messicana?
No, ma che quella messicana, figurati quella italiana <chuckles> cioè. E, ecco, le amicizie devo dire che sono rimaste, questo è molto bello. E poi vabbè, i posti, no?
<chuckles> Mi sembrava un po', ehm, strano, sì. Sì, eh
Hai qualche posto in particolare che ti è rimas ma anche in Brasile eh, lo conos conosco tutti i posti in cui sei stato, quindi possiamo scambiarci qualche <chuckles>
San Miguel. Sì, ah! Sì, ce ne sono tanti, va. Ehm, in Messico mi era p mi era piaciuta molto Guanajuato, ehm, e poi San Miguel, come si chiama, San Miguel de Allende, sì.
Mh-mh. De Allende. Sì, bellissima.
Ehm, poi sono stato cioè facevo base a Città del Messico, che anche quella è particolare. No non è bella nel nel classico senso della parola, però a era molto ricca, molto varia, molto molto vivace.
Okay. Beh. Sì. La mia preferita di tutte, mi sa che sia Oaxaca.
A Oaxaca pure ci sono stato, bellissima.
Sebben sebben che vabbè, lo Yucatan è bellissimo e eh, molto bello, però Oaxaca mi è entrata proprio sotto la pelle. Poi mi ricordo che andai a documentare i Giorni dei Morti quando ancora non erano famosi, cioè quando non c'era Coco della Disney, quando non c'era sì, quando praticamente era sconosciuto. Ti parlo di 20 anni fa.
Eh là non ci sono stato ancora, no ancora no. Sì. Okay. Il film della Disney, sì. Quindi hai vissuto un'esperienza super autentica. Hai fatto anche il reportage o in quel caso era solo per te, per
E meravigliosa, sì, meravi Sì, sì, sì, non ho fatto reportage, poi anche dentro a un cimitero la notte con loro sì è è stato veramente meraviglioso, perché proprio capisci che hanno un rapporto completamente diverso con, ad esempio, con la morte, molto diverso dal nostro, quindi
Wow, incredibile. Molto più forse anche più allegro in un certo senso, o più
Mh-mh, c'è più di più di cuore, più c'è più accettazione secondo me.
Mh.
Noi invece siamo più distruttivi.
Meno o o più piagnoni, più tragedia. <chuckles>
Beh, sai poi, voglio dire, quando capitano quelle cose sono orribili, però sai loro, attraversando il cimitero per andare a far la spesa la mattina e ehm, diventa parte normale di quello che tu vedi. Invece se pensi in Italia i cimiteri sono lontani dai paesi, no, son chiusi a certi orari. Ehm, non lo so, è più diciamo, in Messico è più accettato, è più normale.
Certo. Sono comunque Sì. Sì.

Beh sì, comunque nella religione cristiana c'è questo c'è la la speranza nella vita.
Sì, sì, sì, non non da far l'altarino a casa con con le sigarette, i dolci preferiti, questo non c'è.
Ah, okay, in questo senso, sì. <chuckles> Ehm, e invece quest'estate sei stata sempre in Messico o altri paesi?
Comunque bello. Allora quest'estate sono allora a febbraio ero in Messico, ero proprio nello Yukatan, ehm, che non vedevo anche quello da tanto tempo, ma è diventato super turistico, quindi un po' mi è dov un po' dispiaciuto.
Sì. Okay. Sì, ne ho sentito parlare diciamo con que anche in questa accezione.
E in Brasile ti dico al nord, uhm, sono stata in Maranhão, <chuckles> che è uno stato molto al nord, sembra Maramao, una canzone italiana ma ehm, c'è un deserto bellissimo di acqua azzurra, azzurra, quindi dune bianche acqua azzurra ed è un deserto che si chiama Le lenzuola Maranhenses. Se ti capita di andare in Brasile, valla a visitare, perché è è è bel
Okay. <chuckles> Incredi Ah, forse ho visto delle foto, è quello proprio siano delle dune, poi una specie di delle pozze naturali, non so se è quello.
Sì. Sì, sì, ma è enorme, eh, grande come il Sahara. Mh-mh.
Particolare. Ma si fa il bagno anche in queste ho capi e cosa stavi fotografando in quel caso?
Sì, certo. Sì, s Ma io ero dentro alla foresta amazzonica in realtà, poi sono finita lì co col volo aereo e mi son fermata qualche giorno per fare la turis
Ah, okay. Ma è è vicino a la al allo stato della Rondônia per caso?

A no, mi son spostata più fuori, perché lavoro spesso in Sud America, ehm, e quindi sì, mi sono sposta Di fotografia, quindi sì.
Okay. Di cosa ti occupi? Ah, bellissimo. Io sono pure appassionato di fotografia, anche se non non me ne occupo.
Ah okay, no, io faccio reportage, quindi mi spediscono.
Incredibile, okay. Quindi, ehm, <clicks tongue> dal punto di vista della tua professione il Sud America è stato in qualche modo, casuale oppure ti sei appassionata prima alla lingua, alla cultura, qua fammi fammi capire un po'.
Sì. No. E ti racconto. Allora io ho fatto fotografia del cinema all'università, quindi zero proprio. Ehm, poi ho vinto una borsa di studio sì, sì, sì. Poi ho vinto una borsa di studio, ehm, per per andare in Messico, ehm, a studiare fotogiornalismo.
Okay. Nel senso direzione della fotografia, o Okay. Okay, per per quanto tempo?
E quindi andai in Messico, 6 mesi.
Ah okay, pure io faccio una s una borsa di studio in Messico, però 1 mese e mezzo ah p ti racconto, sì.
E Ah, ma dai. Bellissimo. Quindi tutte e 2 abbiamo il Messico, no, in comune? Bene.
Okay, quindi Sì. Sì, e quindi sei stata là? No, vole
Vai, racco Sì, sò stata là 6 mesi, ho imparato là un po' di spagnolo, poi ho cominciato a avere degli incarichi da quelle parti, quindi diciamo che ho avuto modo poi di perfezionare sia lo spagnolo che il portoghese. Ormai è già 20 anni che faccio reportage da là.